أنا بصراحة في موضوع كده بدأ يضغط عليَّ ويوترني أوي، فكرة إن أنا بقيت باتردد بج بشكل مستمر بطريقة فظيعة، يعني بقيت أي قرار أحاول إن أنا أقرره أو مثلًا حاجة معيّنة عايزة أعملها في حياتي، ألاقيني دايمًا بقى باتردد، ألاقيني بافكر في كُل حاجة قبل ما أقرر والتردد ده بدأ يأثر عليَّ أوي وبقيت يعني بجد مضغوطة جدًا بسببه يعني. فبجد محتاجاكِ تقولي لي أعمل إيه وأتصرف إزاي في حل المشكلة دي.
هو أنا حاسة بيكِ جدًا و وعارفة قد إيه إن التردد ده ممكن يعني يأثر على حياتِك ويأثر على ح حالتِك الشخصية ونفسيتِك فعلًا لأن التردد ده آآ أصعب حاجة ممكن تقابل الواحد لأنه ما بيبقاش عارف ياخد أي قرار أو يبقى عارف المفروض يعمل إيه فال فعلًا الموضوع صعب، آآ الله يعينِك طبعًا على اللي أنتِ فيه. بس خلّيني أسألِك كده عشان أفهم منِك الموضوع أكتر. هو أنتِ عامةً بتترددي في في كل القرارات والّا في موضوع معيّن أنتِ دلوقتي شاغلِك ومحتاجة إن أنتِ تاخدي فيه قرار؟ يعني واحكي لي كده عن الموضوع أكتر.
امم. إمم، هاقول لِك بُصي هو أنا بصراحة موضوع القرارات أو التردد في القرارات ده عارفة يعني هو كان بادئ معايا من زمان أوي مثلًا، عارفة كل القرارات المصيرية الكبيرة شويّة، دايمًا كنت باحس إن أنا باتردد فيها، يعني مثلًا قبل الثانوية العامة كنت مترددة أدخل علمي رياضة والّا علمي آآ، والّا علمي علوم، والّا الكلام ده، بعد ما نجحت في الثانوية العامة، كنت مترددة برضو في الكلية، طَب أدخل مثلًا كلية ها ك كذا مثلًا هندسة، والّا أدخل Computer science والّا ما اعرفش إيه، فدايمًا بالاقي نفسي إن أنا لمّا بابقى أبقى محطوطة قدام اختيارات كتير أوي، لأ إن أنا باتردد إن أنا، آآ، باتضغط أصلًا إن إن أنا محتاجة إن أنا أقرر القرار ده في وقت معيّن كمان، مش بس إن أنا أقرره لأ أنا لازم أنجزه، ولازم أفكّر بسرعة وأنجز عشان أوصل لحاجة معيّنة. فكنت دايمًا باتحط في الموضوع ده، وفعلًا كان بيوترني أوي. بس دلوقتي بقى خلاص يعني، ال م القرارات المصيرية الكبيرة أوي ممكن تكون، يعني عديت بيها خلاص بقى واتجوزت وخلفت وبتاع، بس لقيت نفسي إن حتّى برضو بعد ما بدأت إن أنا أبقى مسؤولة بقى عن حَياتِي وشُغلي والكلام ده، إن أنا برضو لسه باتردد، فأنا مستغربة أوي يعني هو الموضوع مكمل معايا ليه بالشكل ده، فبجد فعلًا الموضوع مرهق جدًا. يعني أنا دلوقتي المفروض إن أنا لسه مخلفة، والمفروض إن أنا أقرر بقى إذا كنت هانزل أكمّل شُغلي والّا المفروض هاقعد مع البيبي، طب لو قعدت مع البيبي هاعمل إيه طب هاتصرف إزاي، كل الكلام ده، وبجد أنا حاسّة إن أنا أصلًا مش عارفة آخد خطوة حتّى لقدام، أو أفكّر حتّى بشكل سليم أصلًا تجاه القرار ده، لأ التردد ده يعني مخلّيني دايمًا حاسّة إن أنا مُشتتة، حاسّة إن أنا مش عارفة أقرر أي حاجة فعلًا و أو إن أنا أمسك عارفة زي ما بيقولوا كده طرْف الخيط بقى وأمشي وراه، لأ مش عارفة أعمل كده خالص يعني.
إمم، هو واضح جدًا إن أنتِ يعني، شخصية متردّدة جدًا، بتفكّري كتير، يعني تفكيرِك الكتير وطول الوقت بتفكّري في كلّ حاجة، وعاوزة تاخدي قرار بسرعة، وده واضح جدًا إن هو معاكِ من زمان جدًا، يعني أنتِ قُلتِ إن هو حتّى من الثانوية العامة، فأنتِ امّا بيكون قدّامِك خيارات كتير أوي، فالتردُّد طبعًا يعني بيزيد عندِك وبتسألي نفْسِك أسئلة كتير، فأنتِ محتاجة إن أنتِ تشوفي أولوياتك يعني، وتحدديها الأول وتشوفي، ف طبعًا الموضوع صعب، و ومتخيّلة قد إيه الموضوع مأثّر آآ عليكِ، آآ خصوصًا إن أنتِ دلوقتي بتقولي حتّى لمّا كبرتِ بقيتِ أُم دلوقتي فأنتِ مشكلتِك إن أنتِ ب بتفكّري، <tsk> أنتِ عايزة تنزلي شغل، لأ عايزة آخد بالي من الBaby، فأنا المفروض أعمل إيه، ف يعني أنا باحييكِ أصلًا إن أنتِ آمم، بتقدَّري مسؤولياتِك أوي، وبتفكّري جدًا في بنتِك، فدي كأُم بصراحة يعني باحييكِ عليها جدًا، في ناس كتير ممكن ما تهتمش أوي كده بتهتم بالشغل وخلاص والCareer، لكن أنتِ بتحاولي توازني فأنا باحييكِ على حاجة زي دي، بس خلّيني أسألِك، آآ أنتِ دلوقتي آآ قاعدة في البيت ما بتشتغليش، آآ هل أنتِ لو رجعتِ شغلِك، ده ممكن يأثّر على ال آآ يعني ه هل في عائدة بالنسبة لكِ مثلًا؟ هيأثّر بأنهي شكل على على بنتِك؟ يعني بنتِك عمرها قد إيه لو أنتِ سبتيها لوحدها وكده؟ يعني احكي لي كده.
إمم. إمم. إمم. بُصّي هاقول لكِ هو أنا طبعًا دلوقتي، يعني أنا تقريبًا لسّه والدة من شهر تقريبًا أو حاجة، فالمفروض إن إجازة الوضع بقى 4 شهور يعني في المكان اللي أنا فيه، فالمفروض بعد ال ال4 شهور، إن أنا هاقرر بقى إذا كنت هاكمّل والّا، ولو هاكمّل أصلًا هاسيب بنتي فين أو كده، المفروض تقريبًا إن أنا هانزِّلها بقى حضانة، أو المفروض إن أنا يعني أتصرّف بقى أجيب لها Nanny الكلام ده كلّه، فده أصلًا شيء موتّرني جدًا، يعني ده اللي مخوفني دايمًا، إن أنا إزاي هاسيبها لوحدها في السِن ده؟ إزاي هانزلها مثلًا تتعامل مع ناس غريبة وأنا مش بابقى شايفاهم أو كده
إمم.
فده اللي مخوفني دايمًا، طبعًا غير بقى الاستقرار المادي، لإني أنا من ساعة ما اتخرّجت لغاية ما اتجوّزت وخلّفت وكلّ الكلام ده باشتغل فتقريبًا أنا اشتغلت 6 سنين، كنت متعوّدة دايمًا إن في استقلال مادي وإن أنا مستقرة ماديًا كمان، ففكرة برضه إن أنا ما يبقاش معايا فلوس أو إن أنا أبقى حاسّة إن أنا خلاص مش مُتحكّمة بقى في حاجة معيّنة، أو مش باعمل برضه إنجاز لإن أنا متعوّدة إن أنا اشتغل فخلاص أنا متعوّدة إن أنا بانجز حاجة، آمم ب باطلّع ن حاجة إنتاج معيّن، شغل معيّن بتاعي الكلام ده كلّه، فكلّ الكلام ده فارق معايا فعلًا، فلمّا باجي أفكّر دلوقتي إن أنا أوازن بقى وأشوف أنا هاعمل إيه، إذا كنت مثلًا ه هاشوف إن أنا أقعد والّا لأ، باحس دايمًا إنه لأ طب إزاي هاسيبها؟ طب وفي نفْس الوقت إزاي هاشتغل؟ و وهاعمل إيه وإن أنا برضه الشغل هيوحشني وهابقى حاسّة إن أنا ناقصني حاجة أو كده، فبجد الموضوع صعب عليَّ جدًا، ون حاسّة إن أنا في صراع كبير مش عارفة أصلًا أطلع منه يعني.
إمم. نا هو واضح جدًا إن أنتِ يعني متأزمة أوي من الوضع اللي أنتِ فيه وتفكيرِك يعني خلاص مسيطر عليكِ جدًا وخوفِك على بنتِك هو الأكبر مسيطر ليكِ دلوقتي إن أنتِ حتى لو اخترتِ إن أنتِ ترجعي الشغل عشان أنتِ عايزة ت تحققي ذاتِك وأنتِ بتقولي بقى لِك 6 سنين بتشتغلي فوصلتِ لمكانة كويسة وأثبتِّ نفسِك، وواضح إن أنتِ بتحبي شغلِك وحابة إن أنتِ تستمري فيه، وفي نفس الوقت الاستقرا ال المادي بتاعِك إن أنتِ عايزة يبقى فلوسِك معاكِ ما تحتاجيش لحد، فدي حاجة كويسة جدًا منِك إن أنتِ حافظتِ عليها السنين دي كلّها و وحابة إن أنتِ توازني ما بينِك وبين بنتِك. أنتِ بتقولي إن بنتِك يعني دلوقتي لسه عمرها شهر دلوقتي ف آآ، وأجازتِك 4 شهور بس ف كون إن بنتِك يبقى عمرها 4 شهور وتسيبيها وتنزلي شغلِك وكده، فالموض أنا متخيلة قد إيه الوضع صعب عليكِ، لأن بنتِك لسه صغيرة أوي إن أنتِ تسيبيها دلوقتي لوحدها وكده. طيب، أنا عايزة أس هل أنتِ اتكلمتي مثلًا مع جوزِك وناقشتيه في الحوار ده وكده واداكِ قرار أو ساعدِك في القرار والّا ما قدرتيش توصلي حتى معاه هو كمان لقرار أو رأي؟
امم. بُصّي، الصراحة يعني لأ، لإن أنا لسّه ما اتكلّمتش معاه، لإنّي برضه حابّة أبقى فاهمة دماغي أصلًا رايحة لفين أو حابّة أعرف حتّى أنا محتاجة إن أنا أعمل إيه قبل ما أتكلّم معاه، لإن أنا برضه عارفة إن هو ممكن هيبقى متّجه ناحية إن أنا أسيب شُغلي أو إن أنا مثلًا أقعد فعلًا مع بنتي أو كده، لإنّه مش هيفكّر بقى في كل الكلام اللي أنا باقوله لِك ده، مش هيفكّر قد أيه مثلًا آآ قد إيه الموضوع هيضايقني لو قعدت من الشُغل، هي قد إيه مثلًا أنا هاتضايق أو قد إيه هيأثّر معايا نفسيًا أو كده لأ، هيفكّر إن بنته ما تنزلش حضانة أو إن مثلًا ما ت آمم ما تتمرمطش بقى والكلام ده كُلّه، فأبسط حاجة هيقول لي لأ بالعكس، أقعدي طبعًا من الشغل خلّيكِ قاعدة جنبها لغاية ما تكبر أكتر وبتاع. فحاسّة إن هو هيتّجه ناحية القرار اللي أنا برضه آآ، عارفة إن هو صح، بس مش عارفة أقرّره أو مش عارفة أتصرّف إزاي فيه لمّا أعمل كده يعني.
طيب، أنتِ في القرار ده أكي يعني أنتِ بما إن أنتِ عارفة جوزِك صح كويس أوي وهنا أنتِ شايفة إن هو بنسبة 90% هيقول لكِ لأ، تسيبي الشُغل وبنتِك لسّه صغيرة وتفضلي معاها. طب أنتِ ب آآ قُلتِ كذا مرّة الاستقلال ال المادي، هل أنتِ آآ يعني الفترة اللي أنتِ هتقعدي فيها دي، آآ هل جوزِك هيكون مقصّر معاكِ في المصاريف والّا إيه، مثلًا فأنتِ حابّة إن أنتِ يبقى معاكِ دايمًا فلوس والّا الفكرة بس إن أنتِ اتعوّدتِ إن يكون معاكِ فلوس؟ يعني أنتِ اللي أقصده إن أنتِ لو ما استمرِّتيش في الشُغل ده هيتأثّر على طلباتِك وم احتياجاتِك أنتِ والّا هو ممكن يلبّيها لكِ عادي ومش هيبقى في أي مشاكل أو أزمات مادّية عندكم؟
إمم. بُصي الصراحة يعني لأ، يعني هو دايمًا يقول لي ما يعني مُرَتبي أو كده، أنا باجيب بقى عارفة اللي هو ح جو إيه، اللي هو شوية رفاهيات لنفْسِي، مثلًا حبيت أجيب لحد هدية، أجيب لنفْسِي حاجة، أجيب له هو هدية، الكلام ده. لكن بصراحة مش الموضوع مش هيبقى متأزّم أوي، يعني ممكن فاهمة، أطلب منه عادي زي ما أنا عايزة أو كده، بس أنا ما اتعودتش إن أنا أطلب، ما اتعودتش إن أنا ألاقي نفْسِي إن أنا لأ ما عييش فلوس وأطلب من حد فلوس، أو كده يعني. فممكن يكون فعلًا هو ده اللي مضايقني أو ده اللي مخلّيني مترددة شوية يعني.
إمم، فهمتِك، فهمتِك، إن الوضع م شاغلِك أوي وعندِك حق بصراحة. فخلّيني أقول لِك على حاجة، هل أنتِ ينفع بقى إن أنتِ، آمم، يعني كشغل وكده، آآ، ينفع إن أنتِ تشتغلي شغل Part-time بس من البيت؟ يعني بحيث إن أنتِ تكون آآ، شُغلِك من البيت، فأنتِ عينِك على بنتِك؛ لأن بنتِك لسه صغيرة أوي، إن أنتِ ت تِنَزِّليها حضانة، يعني 4 شهور ده حرام، إن أنتِ تسيبيها، آآ، في حضانة، لإن أنتِ طول الوقت يعني أنا أنا واضح ل ليَّ أوي، أنتِ خايفة عليها قد إيه، فمش هتقدري تستحملي أبدًا إن أنتِ تبعدي بنتِك عنِك أو إن أنتِ تأمْنِي حد غريب عليها، وهي لسه صغيرة يا حرام، فهتتظلم في حاجة زي دي. فأنتِ ما فكرتيش إن أنتِ تطلبي شغل حتى لو كان Part-time كده، حاجة صُ آآ وقتها محدود في البيت، تبقي قاعدة عينِك على بنتِك، آآ، وفي نفْس الوقت برضه، داخل لِك عائد مادي، آآ، آه أكيد مش هيكون بنفْس ال ال آمم، الراتب اللي أنتِ كنتِ بتاخديه، بس هيبقى في برضه راتب داخل لِك؛ بحيث إن أنتِ لو احتاجتِ أي حاجة رفاهية لنفسِك، حبيتِ تجاملي حد أو تشتري هدية، هيكون موجود. هل دي حاجة متاحة إن أنتِ تطلبي Part-time وحاجة أنتِ ينفع تشتغليها والّا م ما ينفعش يعني؟
آه. آه. آه. إمم. لأ الصراحة ممكن يعني، أنا فعلًا ممكن إن أنا أتفاوض مع المدير مثلًا في الموضوع ده، أو أتكلم معاه بكل صراحة، إن أنا برضه حابة إن أنا أشتغل وحابة إن أنا أكمل وكده، بس في الأول وفي الآخر أنا مش هاعرف أنزل كل يوم برضه، مش عايزة أسيب بنتي هو بصراحة المدير عندنا يعني راجل مُتَفهم جدًا، وبيحاول على قد ما يقدر برضه إن هو يخلي بيئة العمل تبقى كويسة أو إن إن الناس مرتاحة وهي شغالة يعني، فممكن فعلًا أطلب منه كده وأتفاوض معاه حتى بنُص المُرتَب مثلًا أو حاجة وأشتغل Part-time مثلًا اللي هو اشتغل مثلًا 4 ساعات في اليوم بس، برضه عشان أقدر أوازن برضه ما بينه وما بين الBaby وكده، فممكن يكون ده فعلًا الحل المناسب وبرضه هاتكلم برضه مع جوزي عشان يبقى فاهم كويس أوي إن أنا هابقى بقى مسؤولة عن كذا حاجة مع بعضها، فنبقى متفقين برضه، على الطريقة اللي إحنا هندير بيها البيت يعني. عندِك حق فعلًا في النقطة يعني الصراحة بجد امم، شكرًا جدًا إن أنتِ سمعتيني وإن أنتِ نصحتيني، فبجد شكرًا جدًا ليكِ.
إمم. بالضبط حلو. على إيه بس أنا هنا دايمًا في خدمتِك ومساعدتِك.